Ah. Ako naman okey naman bukod sa mainit yung mga nagdaang hapon. <laughs> Kaninang umaga sobrang init, 'di ba? So, ah, maitanong ko lang 'no, ano ba yung ano, yung unang hobby mo na talagang nagulat ka sa mga natutunan mo. Yung, ah, halimbawa meron kang natuklasan na hobby na ay, puwede mo palang gawin 'to, gan'yan.
Opo. Opo. Opo. <chuckles> Opo. Opo. Ano po yung pagguguhit. Natuklasan ko po siya nung mga mid-junior high po ako nun.
Ah.

Ano 'no, ganchillo?
Kinain niya opo. Tinry niyo po ba siya?
Ah oh, oo. Oo. Tinry ko 'yun kaya lang kasi mainit, eh. <chuckles> Naggagawa ako ng ganun kaya lang siyempre per kung personally na ako ay yung susuot, ayoko kasi mainit.
Hmm. Na? Opo. Opo.
Oo, parang tapos 'pag ka nilabhan mo 'yun, mabigat. <laughs> Oo, sa totoo lang. Pero ikaw
Opo, sabagay. <chuckles> 'Di ba po ginawa niyo po siyang business?
Hindi ko siya ginawang business oo, kasi ano, eh, ah oo, hobby ko lang siya. Parang anong tawag dito? Wala akong masyadong resources para mapaano yung ano, 'yang 'yang business na 'yan. Pero kasi hindi ako naka-focus diyan, ang naka-focus talaga ako is yung ano, yung cross stitch kasi 'yan, eh, na 'yan talaga, um, na-master ko na. Na-master, eh. <laughs> Oo. So, um
Ay, hindi po. Hmm, hobby lang po talaga. Opo. Op Opo. Hmm. Opo. <laughs> Tinry niyo po ba siyang ito ah, sige po, ano po 'yun?
Si ano
Ano po yung tanong ninyo?
Tinry ko 'yan. Ah, okey sorry. Ah, dun, 'yun dun sa hobby mo, meron ka bang nakilala na ano, na tao o kakaibang kuwento na
Sige p Opo, madami rin po na ano po like kasi meron pong ano, eh, may mga tao po na ano, gusto pong mag-architect, pero hindi po ano, kayang makapag-drawing. Ta's ayun po, may nakilala po akong 1 tao na ano, hindi po talaga siya marunong mag-drawing, pero pangarap niya daw po simula daw po nung bata siya na gusto raw niya po maging architect. So, ayun po, lagi po kaming nagbo-bonding dalawa na tinu tinu ano po, parang nagtuturan lang po kami ng sa pagdo-drawing. Ako po ang kaya ko lang po kasing i-drawing is 'yun nga po, yung mga anime ta's ayun po sabi niya po sa'kin why not i-try ko daw po na ano
Hmm. Ah, oo. Oo. Ah. Hmm.
mag-drawing daw po ng mga ano po, bahay, gan'to, ganyan. Mga buildings po ta's ayun sabi ko, "Sige ita-try ko." Ta's ayun po, nung na-try ko po siya, dun po ko naka-ano ng challenges na hindi hindi po siya madali kasi kailangan po lagi pong pantay. Kailangan po malinis, ganito, ganyan. Eh, yung sa anime naman po parang okey lang po na kahit na ano, eh
Ah. Oo, may tamang sukat. Mm. Tama.
Ta's ayun po, dun ko po mas na ano, na-challenge yung sarili ko na ano meron pa po pala akong mga hindi pa kaya na ayun po gusto ko pa po siyang i-improve para rin po sa future.
Ano bang tawag dun? Drafting ba tawag dun?

Po? Pinangkukulay ko po, ano po oil pastel lang po. Tapos ano po sa sketch pad po kasi ako nag u nag-start po eh.
Ay, um Ah.
Opo, tapos, nalaman ta's nung nanalo po ako ng poster making, dun po ako natuto na ano po magkulay-kulay. Kaya oil pastel po hanggang sa nag-color pencil na lang po ako kasi mas maganda po 'pag mas lighter lang po 'yung color, 'yung mga shading po niya, opo.
Oh, nanalo ka pa. <chuckles> Ang galing. Oo, tama. Tama. Sa akin naman, nakakatuwa 'yung ano 'no 'yung discoveries mo dun sa hobby mo sa hobbies mo. Sa akin naman, ah, ma ma ma may nagbago talaga dahil siyempre ayan unang-una na pagkakakitaan ko 'yan.
Opo. Opo. Op
Tapos, ano, eh, 'yung parang 'pag nakikita mo siya nare-relax ka. <chuckles> Ayun sana ano
Opo, 'yun nga po, eh, parang ang ganda pong achievement na, kaya mo palang gawin 'to, ganiyan.
Oo. Tama, tapos nakakatipid pa ako dun sa paggagantsilyo nakakatipid ako 'di ako bumibili ng sapin sa kama. <laughs> Oo, tapos ayan minsan damit ganiyan nag-aano kaya lang kasi mainit dito sa atin. 'Di ba? Parang kasi pagka 'yun ang ano mo mainit talaga pagka 'yung gantsilyo, eh, kasi ang kapal nun, eh, 'di ba isang buong sinulid ang suot suot-suot mo, Pero, ah
Opo. Opo. <laughs> Opo. Opo. Opo. Opo, op opo.
May mga ano ka ba? Ano 'yun?
Po? May nauuso po ngayon 'di ba po ba 'yung ano po, 'yung gumagawa po sila ng damit, gamit po 'yung parang ano 'yung manipis po na parang yarn po siya. Tinry niyo po ba 'yon?
Oo. Oo, kasi